いやいやいや、全然凄くはないんですけ
いや、なんか私も、ちゅ中学校の頃、音楽の授業で、ちょっとだけお琴やりましたよ。
ああ。 はい。
先生が借りてきてくれて。
ええええ。
なんかもう30人の生徒に対して、10個と10台とか <chuckles> 借りてきてくださって、さくら、さくら弾いたりとかしてたんですけど、それこそはい。1番初め。楽しいですよね。楽器うーん、楽器って凄い気持ちが優しリラックス出来るし。
うーん。 やっぱり、さくら、さくらですよね。 はい。 そうですね。 うーん、でもやっぱり、やってるからには、こう、演奏会とかね。そうだと、やっぱり励みになるから、出たいじゃないですか。
うん。 はいはいはい。 そうですね。
すると、その合奏で、何10人も一気に弾く、合奏にで、それで本当に
はい。 ええ。
あの
お琴合奏するんですね。
合奏ですね。もう何何10人も一気に弾いて、それはい。で、パート1、パート2があって、本手と替手って言うんですけど、お琴の場合は。で、それを合わせるともう、それはそれやっぱりお琴が好きだと、聴いてるだけで感動しちゃうんですよね。
一気に行くんですね。 はい。 はい。 はいはい。 そうですよね。本当綺麗な音色もほんと綺麗ですよね、凄い。うん、あ、うんうん。そっか、皆、い色んな、一斉に弾くとそうですよね、確かに。
綺麗だし、迫力があるんですね、合奏の場合は。 一斉に弾くと、で、感動すると、間違えちゃうんですよね。<laughs>
あ、そうですよね、わ私も多分聴き入って、忘れ間違えちゃいそう。
で、あ、そうそう、あ、聞いてる場じゃない、自分もちゃんと弾かなきゃいけないって感じで。で、やっぱり練習しても、しても弾けない、指が思ったように動かないとか、ま、そういうジレンマとか、ま、習い事って本当に楽しい時を、こう、過ごして、だんだん、こう、ちょっと辛く、くら苦しくなってきて、それを乗り越えて、また頑張るみたいな。
<laughs> え、凄い。 はい。 はい。 はい。 はい、そうですよね。 うんうんうんうん。 や、ほんとにそうだと思います、そうだと思います。なんか私も
そうすね。まあ、そんな感じ。はい、どんなご趣
か、あの